آه، ما أنا مش أنا باقول لِك أنا كنت فاكرة بقى إن أنا بقى هاتجوّز وهارتاح، وهاصحى ال براحتي، جوّ بقى إن أنا أصحى من الساعة من الفجرية ده أحلِب البقرة دي مش هتبقى موجودة، اكتشفت إن أنا لمّ
أنتِ كنت فاكرة إن الجواز هو اللي هيغيّر الروتين ده نهائي هتصحي بقى براحتِك، ومزاجِك زي الح زي الفل <chuckles> اصدميني. <laughs>
<chuckles> <giggles> يا بُصّي، كل ده كان حمادة، واللي جاي بقى حمادة تاني خالص، يعني أنا كنت باتضايق إن أنا باصحى الساعة 06:00 تمام؟ أنا لقيت نفسي باصحى الساعة 04:00 اللي هو قبل ما الفجر يدَّن، قبل ما الديك يطلع كده ويكاكي، ويقول اصحوا، أنا كنت بابقى صاحية آآ، ده لو نمت أص أساسًا يعني، كانت آآ، أ أوّل فترة
حلو. <chuckles> طَب حلو. طَب ده بقى بناءً إن أنتِ وجوزِك يعني بتحبوا الصحيان بدري وكده، والَّا أنتِ على أساس إيه إنّك كارهة حاجة، وبرضه عملتيها؟
خالص، عايزة أقول لِك إن أنا من ضمن الأسباب اللي خلّيتني أوافق على جوزي، إن أنا جوزي جاي من خلفيّة الناس اللي هي بتنام وتصحى براحتها دي، وتفضل سهرانة طول الليل، فكنت حاسّة بقى أيوَه بقى، كنت حاسّة أيوَه بقى هاتمرّد على الواقع المرير اللي أنا عايشة فيه ده. <giggles>
دي كانت حاجة أساسية أصلًا. <laughs> إيه اللي حصل؟ إيه اللي خلاكم تغيَّروا الأسلوب خالص كده؟
إن إحنا كبرنا وبقينا مسؤولين، وبقينا إحنا اللي بنروح الشغل بدري، عارفة أنتِ الصدمة دي.
صح، دي حقيقة فعلّا، <laughs> صدمة واقعية فعلًا، طَب هل خليني أسألِك
<laughs> فال فاللي هو مُجبر أخاك لا بطل، أنا عايزة أشتغل شغلانة يا جماعة تبقى بتبتدي مثلًا من الساعة 12:00، وللأسف الحاجة دي مش موجودة يعني.
ده فيش بالضبط، كنت عايزة أسألِك طيّب أنت كنتِ دايمًا أنتِ اللي بتقومي وتحضّري الفطار وكده، هل برضه لمّا رُحتِ بيتِك بقى وكده، جوزِك كان بيساعدِك في الفطار؟ والَّا أنتِ برضه اللي كنتِ بتقومي وتعمليه لوحدِك؟
لأ، بصراحة ما كانش بيساعدني خالص في الأوّل آآ، بقى عارفة الجو اللي هو بداية الجواز ده، اللي هو إيه، أيوه اللي أنتِ آآ، أقول له مثلًا إيه طَب تعالَ ساعدني، اعمل معايا الفطار، قال لي ب بُصّي، أنا هادخل مثلًا أح أحلق دقني، أنتِ اعملي أي حاجة، عارفة أي حاجة أي حاجة من إيدِك وأوّل ما نيجي نقعد عالسفرة، يبتدي بقى يقول لي إيه، آه ما حمّرتيش شويّة بطاطس، طَب ما فيش حتّة جبنة. <giggles>
ما لحقتيش تتمرّدي يعني. <laughs> <laughs> فين بقى؟ <laughs> ترجعي تاني للحياة، تاني الواقعية تاني. <laughs>

آه، لازم.
طب ده حلو جدًا.
بُصّي هي بتبقى م يعني أيام الدراسة بتبقى مضبوطة أوي لإنّك ج غالبًا كلّنا بننزل في نفْس الميعاد الصبح، يعني آآ نُص ساعة فرْق من كلّ واحد للتاني، فده بيخلق إن إحنا ممكن نقعُد كلّنا وإن شاء الله حتّى ساندوتش، يعني مش لازم نقعُد ونغمّس يعني نعمل فطار فطار يعني، آمم بس لازم ناخد حاجة، ممكن نشرب نقعُد نشرب عصير مع بعض، آمم، آآ
طب حلو، بناءً إنِّك بتقولي كلّ واحد له حاجة، هل كلّ واحد بيبقى له مثلًا مشروب معيّن، كلّ واحد بيبقى له فطار معيّن ما بيحبش التاني يفطره، هكذا فبتحسّي إن إن الروتين بقى أصعب بكتير، مع إن العدد كده؟
آه، آه، آآ مؤخرًا جوزي كان قرّر إن هو يعني يخس فيعمل Diet، ففكرة بقى ال ج جو الأكل الصحّي إن ان إن أنا أبقى باعمل فطار مثلًا، أبقى باقلي بيض للولاد عشان الولاد بتحب البيض المقلي، بالزبدة بقى وحتّة سمنة كده يا سلام يا خرابي، بتاخد البيض في حتّة تانية. <giggles>
ما لوش أي علاقة بالصحّة. <laughs> <chuckles> ما لوش أي علاقة بالصحّة. <laughs>
هو بقى يقول لي لأ اسلُقي لي البيضة بتاعتي، لو هاخد البيض الد اسلُقي لي البيض ف
طب كان بيعرف يقاوم الفطار ده؟
إيه؟
كان بيعرف يقاوم الفطار ده؟
آآ بصراحة لأ، كان يقعُد آخر واحد على السفرة بيبقى إيه، العيال ك خلاص بدأت تاكل بدري، بدري، ف في ما يتبقّاش غير حتّة صغيّرة، فحتّى لو نِفْسه راحت هياخد إيه، تغميسة كده واحدة.
أكيد <chuckles> زبدة وبيض صعب.